最近、社会貢献について考えることが増えたんですよ。
ええええ。
多分、あの、実はうちと僕と僕の嫁さんは2人とも生まれ故郷からだいぶ離れたところで知り合って結婚してるんですけどね。
うん。 うんうんうん。
奥さんの方は、いわゆる婦人会みたいなやつがあって、それでまあ地元貢献ということで、社会貢献を始めてるんですよ。
ええ、や、昔ね、あります。うんうん。 え、いいですね。うん。
うん。で、自分もやっぱり同じように、うあのせっかく来た地域だから、そこでなんか社会貢献できたらいいなっていう風にちょっと嫁さんの影響を受けて思ってるんですよ。
うん。 うーん。 あ。うんうん、なんか繋がりができるとね、また違ってきますよね。
はい。 そうなんですよ。で、もう何て言ったらいいんしょう、自分にとって意味のある貢献が何なのかよくわかんないんすよね。
うん。 ああ、確かにすごく幅広い大きなあれですもんね。<laughs>
そうなんですよ。うん。うん、で、ま、周りの人は例えばボランティアしたり、寄付したりとかうん、なんか色々やってるやるじゃないんすか。
ボランティアとかね、うん。 うんうん。うん。うんうん。 そうですね、地域清掃とか聞きますね。
うん。 で、まあただ、何かしたい気持ちはあるんですけれども
うんうんうん。
自分がま、何に向いてるのかわからずに、なんかモヤモヤしてるんですよ、今ずっと。
うん、うん、うん、うん。確かに。
うん、そこです、をね、ちょっとなんとか解決したいなっていう風に思ってんですよね。
うん、入り口が見えないと進めないですもんね。
そうなんですよね。で、まあ、過去を振り返って、今まで、ま、何に喜びを感じてきたかっていうのが、あの自分の中でもものすごく曖昧なんですよ。
うんうん。 ええええ。 ああ、なるほど。うんうん。
うん。例えば、人の役に立つ経験はあったんですけれども、それがほんとに自分の喜びだったかちょっと判断できないんですよね。
はい。 ああ、そうですね。やはり喜びがある方がこう、貢献度が高いですもんね。
ええ、で、自分としてはそういう無償の活動っていうことをしたことないですから
ええええ。
確かに人の役に立った経験はある。ただそれって結局仕事の上でやってやで、おまあ、対価があったからっていう気がしないでもないんですよね。うん、うん。
うん。 あはあ、なるほど。どうしても仕事っていうのがあの、給料がは入るから、そそうですね、純粋な貢献と言われると何かちょっとまた違う気もしますね。うん、うん。
はい。 違うのかなっていう気がすんですよね。で、子供の頃っていうのは、確かに誰か人に教えたりサポートすることが好きだったかもしれないんですよ。
ええ。 うんうん、なるほど。
<sniffs> でもね、ただちょっと今の自分がほんとに求めて、意味とは違うのかなっていう気がしましてね。
うーん。 うん。 うーん、なるほど。うんうん。
そうなってくると、何て言うんですか、昔の経験を思い出しても方向性はちょっと結びつかないですよね。ほんとに。
ああ、じゃもしかしたら貢献ではない他のことがしたいのかもしれないですね。
そうなんですよね。つで、そういう風に考えていった時には、今度まあ、なんか自分の強みを活かせるものはないのかなっていう風に考え
うんうん。 ええええ。 うんうんうんうんうん、得意なことを
で、まあスキルはうん、いろいろあるんですけれども、どれが社会貢献として強みになるかってのがわからないんですよね。「強み」っていう言い方も良くないんでしょうね、たぶんね。どれが必要とされているスキルなのかがよくわからないんですよね。
はい。 うーん。 あ、うんうん。 ああ、求められているものがちょっとまだはっきり見えない。うんうん。
そうですそうです。うーん、<sniffs> 例えば僕は IT 得意です。
うんうん、あ、そ
あ、あとは多分マネージメントも得意だと思うんですけれども
うんうん。
それに対して社会的に何て言うんですか、インパクトがあるイメージが湧かないんですよね。
あ、そうなんですね。うんうん。
だから結局、自分が持ってるスキ今度は自分が持ってるスキルと、社会課題の接点が見つけられないんですよね、ちょっとね。
ええええ。 ああ、確かにそう言われるとちょっとむず入り口が難しいですね。うーん、なるほどなるほど。
う、そうなんですよね。うんうん。<sniffs> うん。で、でも多分ですね、おそらく社会課題っていうふ風に考える大きく考えて、過ぎると、例えば環境の問題ですとか、子供の問題、高齢者の問題とか地域とか、それこそいわゆるDXと呼ばれているじ部分とか、人材育成とか、とにかく選択肢は多いと思うんですよね。
うーん、うん。 うーん。 ええええ。うんうん。 うん。 うーん。 ああ、そうですね、今い求めすいわ今おっしゃられたことから考えると、そうですね、ひたくさんありますね。
はい。 はい、ええ。 うん、それはあの、結局求められているものっていうのはたくさんあるんですけれどね。でもそうそうそうそうそう。あとは、どれも多分大事なんですけど、自分の心が動くポイントがつかめないんすよね。
うそこにマッチするかが、あうん。 うん。 ああ、そうですね。やっぱり喜びがあってワクワクするっていうとこが欲しいですよね。うんうん。
そうなんですそうなんです。ええ、で、まあ、ほんとに例えばあの、に何て言ったらいいその、花壇清掃とかって言うならいいんですけど
ええええ。
うん、それだったらもうある意味行って肉体を使うだけの話になっちゃうんで、それならそれで全然問題ないんすけどね。ただ、大きな課題を見てると、こと果たしてこれ自分に何ができるんだろうっていう無力感が湧いてくるんですよね。
<laughs> そうですね。うんうんうん。 うーん。 ああ、なるほど。すごいでも先までみ見られてますね。うんうん。
うん。 うん、あの、なんとか うん、考えてれば考えるほど、そういうことを考えちゃうんですよね。多分それ良くないのかもしれません。<laughs>
うんうん。 <laughs> 確かにですね。考えるとすごく深い話ですね、今聞いてると、社会貢献ってね。
あ、うん、社会貢献ってだからほんとに難しいなって思うんですよね。
うんうん。あの、今ね、もちろんそのさっきおっしゃられた体を動かしてっていうのもあれば、オンラインでとかっていう風に幅広いですもんね。オンラインこうううん、っていうのもあるらしいですからね。うんうん。
はい。はい。 そうなんですね。 ええ、多分あの、何て言ったらいいんでしょう。あの、とちょっとした集まりの中でもって決まっていく話もあれば、ほんとに、ほんとに大きな地域課題っていうのがあって、それに対してまあ、何とかしたいっていうような要望もあるような気がするんですよ。
はい。 うんうん、確かに。 ああ、そうですね。例えば自治会とかそういったのがあれば、なんかちょっと、こう、入ってみるとまた違うかもですね。
うん。 はい。 ああ、なるほどね。だから自治体自治会に入ったとしてもまあ、自治会に入って最初は下働きからするのが一番正しいんでしょうね。
うんうん。 うんうん。 ああ、確かになんかあのさっき
いきなり大きな金持ち出したりしないで。
あの、おっしゃられたあの IT のあの、知識がすごくあられるようなので、ほんとですね、ちしょ昔で言うパソコンを使って書記、あの、会議のみんなのこう内容書くだけでもあの、パソコン打ちするだけでも助かる。もちろんあの、割とそういったのが得意じゃない方もいるので、そういったとこからうん。なんかできるかもしれないですね。うーん。
あ、はい。 はいはい、やや、はいはい、はい。 はい。 うそうですね。 うん。あとはね、どうしてもちょっと疑問っていうか、い不安なのが、ボランティアや寄付してもほんとに役立っているのかっていう疑問が消えないですよね。
ええええ。なんでしょう。 ああ。確かにいろんななんかこう闇っていうのもありますよね。うんうん。
そうなんですよね。で、結果が見えにくい活動だとやっぱモチベーション保てるかどうか、せっかく始めて、ね、周りとの関係ができたとしても、やっぱこれ違うんだっていうわけにいかないすよね、今度ね。
うん。 うん。 ええええ。 そうですね、なんかここまですね、やっちゃうと、なんか残念に思っちゃ、傷つきますもんね、なんかそれはそれでね。うんうん。
うん。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 うーん。で、まあ、何て言ったらいいんすかね、自分の活動が誰かの人生にどう影響するのか感じられるようなことが重要な気がするんですよね、やっぱりね。影響っていうか。
うーん。うんうんうん。
そこになんかこう、いやった、やって良かったっていう思えるような何かがあるような気がするんですよね。
ああ、ってなると結構大きい団体にで動くとかっていう と、そこはちょっとまた難しいですもんね。
ですよね。うん。 そうですね。ただ、実感できる貢献が見つかえることさえできれば、なんていうかそのあのモチベーションを維持した上で
うん。 うんうん。 うん。
うん、あの、あまり無力感を感じることなく、続けていくことができるような気がするんですよね。
うーん。 ああ、たし意外と身近なさっきおっしゃられたなんかすなんでしょうね。あの花壇のあの肉体労働の方が簡単かな気持ち的に簡単かもしれないですね。
はい。 はい。 そうですよね。多分ほんとはそうなんですよね。
うーん。
うん、だから思ってるのは、ま、結局のところ一歩踏み出したいのに踏み出せないってことなんですよね。うね。
<laughs> あ、たいやでも確かにね、急にそれをやるっていうのもね、だからすじゃあこっからっていう入り口が、み見つかるまでは難しいですよ、おっしゃる通り。 うん。
うん。 そうですよね。で、だから、まできれば、小さく始めて意味を感じられるものを探したいなって思ってるんすよ。
ああ、素敵ですね、でもね、その考え方やうーん。
いえいえいえいえいえ。ま、そうなってくると、こうこうこれまあ、む一昔前に流行った若い人の自分探しみたいなもんですよね。
ああ、でも確かに。お <laughs> ほんとですね。<laughs> あ、でも逆にそう思えると面白いんですよ。
結局のところ。<laughs> <laughs> うんうんうん。 ただ はい。 ううん。でもね、これほんとにそう思ってて、自分にとって意味を探しながら、無理なく続けられる社会貢献がもしあったら、ほんとに何て言ったらいいんすか、やりたい、ただ、その第一歩が分からないん <chuckles> ですよね、結局のところ。何がいいのかなっていう。
うんうん。 ええええ。 うーん。うんうん。 うんうんうんうん、いや、ああ、おっしゃるほんととおり自分探しですね。うーん。ああ。<laughs> いや、一番いいのはやっぱりね、あの持ってるスキルを得意分野で活かすっていうのも、もちろんね、いいんでしょうけど、ほんと
自分探しなんですほんとに。<laughs> <laughs> はい。 はい、はい。
初めの一歩は小さくてもいいかもですね。
そうですよね。そういう意味ではあれですよね、さいさっきおっしゃっていただいた書記なんかの仕事とかですね
う、うーん。 うん、あの
あとは、地域の花壇とか清掃とかにまめに行って、ちゃんとやる人だよっていうのを認めてもらってからいろいろなことを提案しつする方がいいのかもしれないですね。
うーん、あの、そうですね、清掃は割とち色んな地域でね、やられてるし、ま、観光地であれば観光ガイドみたいなのもね、なんかよく募集されてたり、うーん、あの、そういったののこう、なんでしょうね、やっぱりこの IT の、今タブレットを使ってとかっていうのがあるんで、そういったとこでなんかスキルが活かせるかもですね、うん。
うん。 はい。 ああ、それもありますね、確かにね。 はい。 ありますね。 ああ、そっか。観光ガイド的なものことですよね。地元にね、来る人たちに対するね。うーん。
うん、うんうん。あの、コミュニケーションも使いながら、その、何でしょうね、観光ボランティアとか。うんうん。
はい。 あ、なるほど。そっちのそっちであれば、くそうですね、色んなスキルが活かせそうですね。
そうですね。あの、逆に今度こう、自分が勉強も必要になってくるので、ぎょうもっとスキルアップするかもですね。
うん。 ですね。 ああ、実際それで勉強することが出てくれば、モチベーションも上がりますもんね。
うん、うん、楽しそうですよね、あの、知る喜びっていうのがね、あると。
ええ。 そうですそうです。まさにおっしゃる通りですね。うん。
うーん、いや
なるほど。そういう風に考えると色々なものがあるもんですね、やっぱりね。
うーん。あ、ほんとですね、うーん、なんか意外と自分探し楽しいかもしれないですね。<laughs>
可能性という意味で。 <laughs> うん、う、うん、年取ってから自分探しもどうかと思いますけどね。
いや、いや、素敵ですよ。あのやっぱりいくつになっても、べうん、勉強続きますからね。<giggles> うん。
ただそう。 そうですね。やっぱりその、人生の最後の社会貢献っていうのをね、ちょっとなんか色々考えたいなって思ってるんですよね。まあ、そんな感じです。うん。
ああ、ほんうん、なんか、え、ぜひ何かあると思うので、頑張って探してみてくださいね。
ええ、探してみます。今日はありがとうございました。
いいえ、どういたしまして、失礼します。
失礼します。